Tabii, tabii. İşte, ilk benim için önemli olan maruz kalmak. Benim buradaki en büyük fark Rusçayı çok çabuk öğrenmem. Burdaysa Almanya'da sorun yaşamamın, eee, ana nedeni de buydu. Orada herkes hiç kimse İngilizce konuşmuyor. Sen istemesen de etrafındaki insanlar seninle, işte, Rusça veya Ukraynaca konuşacak. Buna maruz kalıyorsun. Evet ama burada dedim ya, işte, i Almanca konuşulan bir ortamda senin hafif aksanlı olduğunu duysunlar, herkes, hani, orada 6 kişi varsa 6 kişinin 6'sı da İngilizceye dönüyor mesela.
Anlıyorum. Ama buradakiler bölüyor seni, değil mi? Anladım ya. Tamam, yani, daha fazla vaktini almayacağım senin. Yeterince bilgi verdin bana. Çok teşekkür ederim. Gerçekten öyleydi. Eee, bir de
Problem burada biraz da evet. Çok güzel muhabbetti. Eee, sen de bana aynı şekilde. Dikkat edeceğim senin söylediğin bu tınlamaya. Yazdım bir kenara. <chuckles> Hoşça kal.
A, evet sağ olasın, tamam. Hoşça kal şimdilik. Görüşürüz.